Halo, selamat malam.
Halo halo. Selamat malam. Selamat malam menjelang pagi di sini. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Iya iya iya. Aduh gimana kabarnya di sana, Kak?
Oke. Eee, ya begitu Kak, harus tetap semangat menjalani hari. Di sana gimana, Kak? Mhm.
Mhm. Aduh, setuju banget. Aku juga sama sih di sini juga malam menjelang pagi terus sebentar lagi kan Senin nggak di sini udah Senin sih sebenernya. Eee, tetep tetep semangat dong harus semangat apa pun yang terjadi gitu kan, boleh sedih kalau emang mau sedih tapi ya jangan berlarut-larut nggak sih.
Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Udah Senin ya. <chuckles> Benar benar. Benar benar. Mhm mhm. Iya, benar benar benar. Itu apalagi yang ke heeh, gimana?
Mhm, oh, iya. Heeh, ngomong-ngomong, eee, kita mau ngobrolin apa nih malam menjelang pagi ini?
Heeh.